कहीं ना कहीं आज मेरी हालत ऐसी हो चुकी है कि ना मैं अपने काम पर अच्छे से अ, कहीं ना कहीं ध्यान केंद्रित कर पाता हूँ और जो मेरा निजी जीवन है, ना मैं उस पे कहीं ना कहीं अपना ध्यान केंद्रित कर पाता हूँ। यानी मेरी हालत ऐसी हो चुकी है कि ना मैं इधर का बचा हूँ, ना मैं उधर का बचा हूँ। वहाँ अ, जब मैं अपने कार्यालय में कोई कार्य करता हूँ तो वहाँ से नहीं अ, वहाँ पे ढंग से नहीं कर पाता। वहाँ से शिकायतें आती है कि, "तुम्हारा ध्यान किधर रहता है? तुम्हारा मन कहीं और रहता है और फिर वो तुम करते हो तो करते क्या हो? अगर ऐसा करना हो तो तुम यहाँ से, क्या नाम है, अपनी नौकरी छोड़ सकते हो।" लेकिन, कहीं ना कहीं मैं जो है पूरी कोशिश करता हूँ कि अच्छे से काम करूँ लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आता और हालाँकि, इसमें उन लोगों की गलती भी नहीं है। दूसरी बात क्या आ जाती है कि अ, परिवार में भी यही सेम समस्या है कि, "तुम खाली अपने कार्यालय में व्यस्त रहते हो, घर पे तो तुम्हें कोई समय देना ही नहीं है, तो इतना कमा के कि भी क्या फ़ायदा?" तो कहीं ना कहीं मैं अ, ऐसी स्थिति में फँस चुका हूँ कि दोनों तरफ के जो लोग हैं, दोनों तरफ के अ, जो समाज के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं मुझसे खुश नहीं हैं। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो समय है कहीं ना कहीं, मैं उसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। अब जैसे, अ, जो जहाँ मैं नौकरी करता हूँ, तो वहाँ 8 से 9 घंटे की नौकरी है, ठीक है। लेकिन जाने में 2 घंटे से ज़्यादा लगता है, आने में 2 घंटे से ज़्यादा लगता है। तो आधा मेरा समय 14-15 घंटा तो उसी में गया, मोटा-मोटा, और फिर उसके बाद बचे मेरे पे सिर्फ़ 9 घंटे अ, पूरे दिन के लिए, जो भी जिसमें सोना भी है और भी कार्य करने हैं। तो उसमें और भी कार्य करो, उसमें भी 2-3 घंटे चले जाते हैं खाने पीने में। उसके बाद फिर सोना भी होता है, तो मुश्किल से कहीं 4-5 घंटे की नींद मिलती है, फिर सुबह उठो, फिर जाओ वहीं कार्यालय और वहाँ पे भी फिर से अ, आधी नींद में काम करो क्योंकि नींद नहीं पूरी रहती। तो आज मेरा जीवन और जो मेरा स्वास्थ्य है, उसपे तो बहुत बुरा असर पड़ा ही, पारिवारिक तौर पे भी कहीं ना कहीं मैं काफ़ी टूट चुका हूँ, और जो काम करता हूँ, वहाँ पे तो मान लीजिए शिकायतें मेरी लगातार आ ही रही हैं। तो मैं ऐसे में समझ नहीं पा रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या? जी।
हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ। अ, मुझे बिल्कुल विस्तार से समझ आ रहा है कि आप कैसा महसूस कर रहे होंगे, आपकी तकलीफ़ें भी मुझे समझ आ रही हैं। उम, देखिए अ, बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा मैं सुझाव दे पाऊँ अ, लेकिन किसी भी प्रकार का मैं आपको सुझाव दूँ, मेरा उससे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि मैं अ, थोड़ा और अच्छे से समझ जाऊँ आपकी परिस्थिति। आप मुझे एक चीज़ ये बताइए कि आप अ, दिन में औसतन कितने घंटे का काम करते हैं?
जी, अ, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो मैं अपने कार्यालय में कार्य करता हूँ, 8 से 9 घंटे का रहता है, जैसे मैंने आपको बताया भी था, और 8-9 घंटे तो कहीं ना कहीं अ, सिर्फ़ कहने के लिए होता है, अ, जो अ, सरकारी जो आदेश है उसके अनुसार कि, "आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते।" लेकिन, जो अ, मेरे अ, कार्यालय के लोग हैं, जो मुझसे बड़े हैं और या जो मेरे मालिक हैं, वो मुझे बहुत सारा कार्य इतना दे देते हैं कि मैं घर पे भी जाके वही करने में व्यस्त रहता हूँ, जैसे अ, तुरंत जैसे ही घर पे पहुँचो, तो लैपटॉप खोल के कार्य करते रहो। अगर उनका बस चले तो रास्ते में भी मुझसे कार्य करवाएँ, लेकिन रास्ते में मोटरसाइकिल चलाते वक़्त ऐसा करना कहीं ना कहीं मेरे लिए मुमकिन नहीं होता। लेकिन आप ये सोचिए कि अ, जब मैं मोटरसाइकिल चला रहता हूँ अ, चलाता हूँ, उस समय भी मेरे कानों में कहीं ना कहीं इयरफ़ोन लगा होता है और कुछ न कुछ वहाँ से फ़ोन आते ही रहते हैं। यानी अ, सरकारी अगर उसकी बात करें कि जो सरकार का आदेश है, उसके अनुसार तो मेरा जो है दफ़्तर, वो तो बंद हो जाता है। लेकिन बंद होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा कार्य मुझे करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं मैं वहाँ पे पुराना भी ज़्यादा हूँ, तो थोड़ी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और मुझे कहीं ना कहीं इसके कोई ज़्यादा अलग से पैसे नहीं मिलते हैं। मेरी जो सैलरी है वो उतनी है, लेकिन जो कार्य ये लोग हैं, वो त बहुत ज़्यादा करवाते हैं। तो 12-13 घंटे, अगर मैं कहूँ तो ये हो जाते हैं, 8-9 घंटे तो कहने के लिए जो मैंने आपको बताया कि सरकारी अ, नियम के अनुसार, लेकिन 12-13 घंटे से भी ज़्यादा। घर पे भी आओ, तो लैपटॉप खोल के कहीं ना कहीं पीपीटी बनाओ, ये बनाओ, वो सारे ये जो मेरे कार्यालय के अ, और बहुत सारे चीज़ें हैं, वो करना पड़ता है। फिर, कहीं ना कहीं वो भी करते रहो, ऐसे मैं ना अच्छे से खाना खा पाता हूँ, ना अन्य कार अ, कार्य कर पाता हूँ, ना परिवार के साथ बैठ पाता हूँ और कहीं ना कहीं फिर जो मेरी समस्याएँ हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या?
हुँ, देखिए, बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ, और ये बात बिल्कुल सच भी है उम्, कि ऐसी अ, परिस्थिति जब होती है तो उम, बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है और देखिए ये अ, लगना अपने आप में मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी प्रकार का बहुत, अ, अजीब बात है क्योंकि बहुत लोगों को लगता है। तो देखिए उम, य रही बात आपकी अ, समस्या के समाधान की, तो उसके तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे एक चीज़ ये भी बताइए की क्या आप उम, घर से काम करते हैं या आप ऑफ़िस वगैरह जाते हैं काम वगैरह करने?
जी अ, बिल्कुल अ, मुझे दफ़्तर जाना पड़ता है, घर से काम नहीं करना होता। लेकिन दफ़्तर जाने के बाद जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे कहीं ना कहीं घर आके कार्य करना पड़ता है। वो लोग मुझे इतना ज़्यादा कार्य देते हैं कि घर पे आके लैपटॉप में करो या दिन भर फ़ोन में अ, लग के मुझे बात करनी पड़ती है क्योंकि अ, जो मेरा कार्यालय है, वहाँ पे कहीं न कहीं मुझे कस्टमरों से काफ़ी बात करनी होती है और मैंने बताया कि मैं काफ़ी ज़्यादा पुराना हूँ, तो इसीलिए जो पुराने कस्टमर भी हैं, जो नए कस्टमर भी हैं, उनके दिन भर फ़ोन आते रहते हैं। अगर मैं आपको मोटा-मोटा बताऊँ, तो कम से कम 70 से 80 कॉल तो दिन भर में मेरे पास आती हैं, और छुट्टियों के दिन भी ये कहीं ना कहीं कॉलें आती हैं। जब छुट्टियाँ होती हैं, लोग संडे मना रहे होते हैं और मेरे लिए वो भी वो एक कार्य का दिन ही होता है। इतना ज़्यादा ज़िम्मेदारी कहीं ना कहीं मुझे संभालना पड़ता है और मैं उस कार्य को छोड़ भी नहीं सकता और जब उ उनसे कुछ शिकायत करूँ कि, "आप इतना कार्य मुझसे क्यों कराते हो?" तो तो कहते हैं, "नौकरी छोड़ दो।" और मैं नहीं छोड़ सकता। क्यों कहीं ना कहीं अ, अगर मैंने छोड़ दिया, तो मेरे घर पे जो इतने सारे खर्चे हैं, उनका क्या होगा? बहुत सारी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनका क्या होगा? इसीलिए अ, मैं उस नौकरी को भी छोड़ने से डरता हूँ, और मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं करू तो करू क्या? जी।
हुँ, हुँ। हुँ, देखिए, बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात। उम, देखिए ये परिस्थिति सही में अ, थोड़ी-सी परेशान वाली भी है। अ, देखिए अब रही बात इस परिस्थिति की, आप मुझे एक चीज़ ये भी बताइए कि अ, कौन-सी चीज़ें हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा तनाव देती हैं? क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं, जिनमें आप सबसे ज़्यादा अ, तनाव महसूस करते हैं।
जी हाँ, बिल्कुल, जैसे मैंने बताया सबसे बड़ा जो तनाव है, वो तो अ, मेरा कार्य ही है जहाँ इतना ज़्यादा करना पड़ता है। ऊपर से 2 ढाई घंटा जो जाने में लगता है, जो मैं ट्रैफिक में फँसता हूँ, वहाँ भी कहीं ना कहीं जो सर है, वो बहुत ज़्यादा दर्द होना अ, अ, लग जाता है क्योंकि क्या होता है कि, जो अ, जहाँ मुझे दफ़्तर जाना पड़ता है, वहाँ जाने में तो आधा एक घंटा लेके लेकिन कहीं ना कहीं इतने ट्रैफिक में अ, खड़े रहना और धीरे-धीरे से मोटरसाइकिल चलाना, इतनी ज़्यादा भीड़-भाड़, वो जो शरीर को है काफ़ी ज़्यादा थका देती है। तो ऐसे में वहाँ की जो थकान होती है, मैंने बताया कि अ, मेरी नींद भी नहीं पूरी रहती इसलिए मैं अ, 4 से 5 घंटा मुश्किल से सो पाता हूँ और, कई बार तो ऐसा भी होता है कि, मुझे अ, जल्दबाज़ी में भागना पड़ता है, वो खाने का समय भी नहीं मिलता, यहाँ तक कि नहाने का समय भी नहीं मिलता। तो मेरे लिए जो अ, समस्याएँ हैं, वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं और, इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहता हूँ कि आखिरकार करूँ तो करूँ क्या? और फिर परिवार को भी मैं कहीं न कहीं समय नहीं दे पाता और सुबह का जैसे मैंने बताया कि अ, नाश्ता करने का तो समय मिलता भी नहीं है। रात को भी आओ, तो वहाँ भी तुरंत जो भी मिले थोड़ा-सा खा के बस सो जाओ क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती रहती हैं, एक हाथ से काम करते रहो, एक हाथ से खाते रहो लैपटॉप में, एक हाथ से बात करते रहो, यही वाली समस्या है। घूम-घुमा के, घूम-घुमा के ऐसा अ, ये जंजाल बन चुका है कि आज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है मेरे साथ? और मैंने कहीं ना कहीं अ, काफ़ी लोगों से इसके बारे में सलाह भी लिया कि, "मैं करूँ तो करूँ क्या? क्या नौकरी छोड़ दूँ?" तो लोगों ने कहा, "अगर छोड़ दोगे, तो पछताओगे बहुत क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारी सैलरी तो ठीक-ठाक मिल ही रही है।" तो इसलिए आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप ही बताइए, मैं करूँ तो करूँ क्या? जी।
हुँ। हुँ, जी देखिए, बिल्कुल मैं आपकी परिस्थिति समझ पा रहा हूँ, और एक चीज़ देखिए, मैं आपको बोलूँगा और वो ये है कि अ, सुझाव मैं आपको अ, देना चालू करूँगा, लेकिन उससे पहले ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप कहीं ना कहीं अपने अ, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। क्योंकि जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं वहाँ पे अ, मुझे ऐसा लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर उम, ध्यान देना बहुत आवश्यक हो जाता है। देखिए, सबसे पहली बात तो सुझाव में मैं आपको यही बोलूँगा कि आप ना अ, दैनिक सीमाएँ अपनी बिल्कुल बनाए रखिए और स्पष्ट समय निर्धारण करिए कि अगर आप काम के लिए जा रहे हैं, और अगर काम आपका कहता है कि आपको 6 बजे तक क काम खत्म कर देना है, तो आप 6 बजे ही काम खत्म करके निकल जाइए। आप साढ़े 6, 7, साढ़े 7 तक मत रुकिए, आपको अगर काम उसके बाद आता है तो आप बोल दीजिए कि, "देखिए, हम ये काम कल करेंगे।" देखिए, बिल्कुल आप काम खत्म करिए, काम से आप भागिये मत। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप काम नहीं करिए, आप नौकरी छोड़ दीजिए। काम आप बिल्कुल करिए, परंतु आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उम, को आप अंततः पूर्ण रूप से काम अगले दिन करें, लेकिन उस दिन एक हद से ज़्यादा रुके नहीं। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप एक हद से ज़्यादा किसी भी चीज़ को करने लगते हैं, तो उसका हमारे ऊपर जो परिणाम पड़ता है, वो इतना अच्छा नहीं पड़ता है।
जी।
क्यों? क्योंकि अ, आपकी मानसिक स्वास्थ्य तो खराब होती ही है और कहीं ना कहीं आप ऐसा एक बर्नआउट भी महसूस करना चालू कर देंगे। एक चीज़ मैं आपको ये भी बोलूँगा कि काम जब आप करते रहेंगे, तो ऊर्जा बरकरार रखने के लिए, ऊर्जा बनाए रखने के लिए आप हर डेढ़ घंटे में छोटे-छोटे ब्रेक लीजिए। आप कोशिश करिए डेढ़ अगर मुश्किल लग रहा है, तो 2 घंटे में, उम, अ, लेकिन आप कम से कम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे ही लेंगे। बिना ब्रेक के अगर आप कँ लगातार काम करते रहेंगे, तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी अच्छा नहीं, वो तो सही है, आप अ, काम भी उतने अच्छे से नहीं कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि अ, एक बात फिर घुमा-फिरा के यही आ जाती है ना कि उम, क्या आप जो काम कर रहे हैं, उससे अ, फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि अगर आप निरंतर रूप से लगे रहेंगे, तो आप कहीं ना कहीं थकान में काम कर रहे हैं। वहाँ पे आपके काम का अ, रिज़ल्ट भी इतना अच्छा नहीं आएगा ना, लेकिन वही अगर आप बैठे हैं और आप कोशिश ये कर रहे हैं कि हर 2 घंटे के ब्रेक के बाद वापस से जब आप चालू करेंगे, तो चीज़ों में आप बदलाव देखेंगे, खुद-ब-खुद देखेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, अ, चीज़ें अपने आप में बहुत बेहतर हो गयी हैं। एक चीज़ मैं आपको ये भी बोलूँगा कि अ, आप ना काम का अ, बोझ नहीं अ, ज़्यादा लीजिए और अगर बोझ हो जाता है, तो आप सहायता मांगने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाइए, चाहे वो आपके ऊपर स्तर में कोई बैठा हो या आपके साथ कोई काम कर रहा हो, सहायता आप बिल्कुल लीजिए। और अगर ये सारी चीज़ें हद से पार चली जाती हैं, तो आप फिर उस समय में तो आपको अपनी अ, व्यक्तिगत भावनाओं को आगे रखते हुए अपने ऊपर वालों से संवाद करना चाहिए और बताना पड़ेगा आपको कि," हाँ, ऐसी-ऐसी तकलीफ़ हो रही है।" ताकि उन्हें भी पता चले कि हाँ उसके बाद आगे फिर अ, देखा जाता है कि अ, आपको उम, आपका काम का स्तर कैसे गिरता है। देखिए, अब बाकी ये सारी सुझाव जो हैं, मुझे लगता है कि आपके बहुत काम आएँगे। आपका अ, मैं ऐसे शुभकामनाएँ करना चाहता हूँ आपको कि आगे आपके जीवन में उम, ऐसी अ, परिस्थिति आए ना और अगर आए, तो बहुत आराम से आप निकल पाएँ।
जी। जी। जी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मेरी समस्या को सुनने के लिए और अच्छा सुझाव देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं ज़रूर अमल करूँगा।